Ini bukan mimpi lagi kan? Udah udah lepas dari mimpi kan?
Udah nggak nggak mimpi lagi itu setelah bangun waktu wa yang aku itu, eee, jadi aku mikir kan gini apa ini intuisi juga gitu, karena kan petunjuk juga kan secara enggak langsung gitu.
Oh, ini menarik nih. Iya. Ya, oke oke. Heeh, terus gimana tuh?
Nah, setelah aku bilang tadi, dia bilang kayak, eee, dia udah dapet kerjaan tetap memang ya di awal, 3 bulan pertama itu dia digaji ya, digaji dengan jumlah yang di di apa ya, dijanjiin, iya dijanjiin gitu. Cuma setelah 3 bulan kerja terus dia dibilang dijanjiin. Dijanjiin kayak liburan selama 3 minggu di Asia Tenggara, tapi enggak dikasih tahu.
Heeh. Ya. Yang sesuai. Heeh. Heeh. Waduh. <chuckles> Heeh, oh waduh.
Nah, pas di situ tiba-tiba, kebetulan temen aku ini cowok ya.
Heeh, oh, duh.
Dan, eee, kebetulan kayak, apa ya, kayak dia ini kayak eee, kayak model banget lah badannya, tinggi, proporsional, termasuk ganteng gitu, iya prima, gitu, tapi aku enggak nyangka kalau misalnya itu dijadiin bahan untuk dijual gitu loh, Bang.
Baik baik, prima dia kan? Oke. Iya iya iya, organ trafficking berarti? Ini bukan human trafficking, organ trafficking. Oke, apakah benar tuh, Mbak, eee, kejadiannya tuh emang udah dilapor gitu emang emang betul kayak gitu?
Iya, bener kayak Iya, bener.

Skeptisnya itu, yang kayak nggak percaya gitu, ya?
Oke oke. Nah, eee, jadi, kalau misalnya Mbak, harus menjelaskan intuisi kepada orang yang skeptis, Mbak, eee, bakal mulai dari mana sih? Misalnya Mbak bakal bilang, eee, pernah nggak, kamu ngerasa sesuatu bakal terjadi, gitu kan? Dan ba nantinya ternyata benar. Nah, itu adalah intuisi gitu. Eee, kalau Mbak harus menjelaskan intuisi kepada orang yang, eee, yang susah dijelaskan misalnya, eee, itu mulai dari mana Mbak? Mulainya tuh?
Oke. Sebenarnya, eee, apa ya, pasti orang sendiri, eee, setiap orang itu ngerasain ada kayak, panggilan entah dari hatinya, kayak panggilan aja, gitu. Ada calling gitu dari dirinya. Cuma ya, tergantung orang, seberapa peka nya dengan apa yang dia rasain, gitu Bang.
Heeh. Panggilan. Heeh. Oh. Oke oke.
Eee, mungkin, aku bilangnya kayak gini, ya. Eee, coba kayak, tarik nafas, buang, coba perlahan-lahan. Kayak, apa ya, kayak mengenali diri <clears throat> mengenali diri, terus kayak, eee, ada nggak ngerasain kalau misalnya lagi buntu, tiba-tiba kayak, dapat aja idenya, gitu. Nah, ada beberapa teman saya yang nggak percaya dengan intuisi itu, yang anaknya logis banget. Terus itu, kayak dia bilang kayak, "Iya sih pernah," gitu. "Nah, terus gimana rasanya setelah diikutin?""Rasanya enak sih, betul jalannya." Terus aku bilang, "Nah itu yang namanya intuisi." Aku bilang. Nah, setiap orang itu, punya intuisi tetapi tergantung, kepekaan orang tersebut. Untuk, eee, nangkapnya seperti apa, gitu. Aku pa pasti kayak gitu sih, kurang lebih Bang. <clears throat>
Mhm. Heeh. Tarik napas. Heeh. Heeh. Oke. Mhm mhm. Baik. Heeh. Heeh. Hmm. Iya. Oh gitu, ya. Baik. Oke. Baik. Oke. Berarti, kalau Mbak, eee, harus menjelaskan. Intuisi ini Mbak, eee, akan eee, men menyarankan bahwa, orang itu, coba ikuti panggilan hati, gitu kan. Eee, mungkin ada aktivitas coba tarik nafas, eee, dalam-dalam, lepaskan, gitu kan. Kemudian ada di intinya biar tenang. Kemudian mengenali diri. Dan Mbak sendiri sudah, eee, mencoba tem teman Mbak sendiri, dan mereka pun, eee, ikut merasakan. Nah, saya ingin tahu lagi nih, eee, menurut Mbak sendiri, intuisi itu lebih aktif pada saat kita tenang atau pada saat kita terdesak, gitu, Mbak?
Iya, bener. Ya. Intinya tenang, gitu. Iya. Bener.

Oke justru yang aku alamin intuisi itu datang ketika kita lagi tenang, ketika kita ngerasa kayak enggak apa ya, useless atau kita enggak ngerasa kayak hopeless, kayak ya udah kayak kita memang menyerahkan diri kepada Tuhan, cuman dengan cara menyerahkan diri kita bukan kayak, useless atau hopeless yang aku bilang gitu, ya udah kayak percayaan aja sama Tuhan pasti kayak ada aja jalannya jadi ini sih sebenarnya ada pengalaman sih di aku makanya jadi kayak, aku tau bisa dilatih atau enggak, nah ada satu ketika waktu itu aku bilang kayak, bilang sama teman aku tiba-tiba dapet, eee, panggilan kerja tapi melalui WhatsApp.
Ya. Oh oke. Heeh heeh. Iya, heeh. Eee, baik. Oke. Oke. Nah dimana tuh? Iya. Heeh. Intuisi, oke bin oke oh dari WhatsApp itu ya berarti kan seperti apa ya mencurigakan gitu kan oke.
Nah. Iya dari WhatsApp. Iya mencurigakan biasanya kan itu kalau resmi dari Email kan, Email dulu baru WhatsApp gitu nah cuman aku nggak tahu nih perusahaan apa dan aku nggak pernah juga nih ngelamar di perusahaan itu.
Heeh. Iya betul. Heeh. Heeh, baik. Oke nah terus gimana tuh?
Singkat cerita Oke singkat cerita dia itu kayak menjanjikan pekerjaan itu hanya sebagai admin hanya sebagai admin tapi deng dengan gaji 2 digit dengan rupiah gitu maksudnya kan kalau admin biasa itu kan enggak sampai mencapai 2 digit gitu ya, iya, paling minim-minim paling besar itu ya apa ya setara dengan UMK yang ada di kota tersebut gitu kan.
Heeh. Heeh, baik. Heeh. Kecil iya betul. Ya dekat-dekat gitu oke.
Heeh, terus sedangkan dia memberi iming-iming fasilitas kayak tunjangan anak kelua tunjangan keluarga, tunjangan hari tua, tunjangan rumah dinas sama tunjangan kendaraan.
Duh. Heeh heeh heeh, waduh, wah banget ya oke.
Iya kayak too good to be true kan maksudnya kayak ini kayak wah, eee, enak banget gitu cuman kerja admin.
Heeh. Heeh, too good to be true terus gimana, eee, betul gak akhirnya Mbak, pekerjaan itu?
Iya. <chuckles> Oke, setelah itu karena aku penasaran kan aku carilah kayak di LinkedIn memang ada PTnya terus aku lihat di peta di-Maps itu ada juga gitu, eee, dia kebetulan di kotaku waktu itu.
Mhm. Heeh. Oke.
Ada terus aku lihat ternyata di apa perumahan perkantoran itu ada juga gitu, jadi aku ngerasa kok oh ya udahlah gitu tuh cuman kayak di hati aku tuh kayak ngerasa kayak, jangan lanjutin ya itu kayaknya ada sesuatu hal gitu, heeh, bener jadi karena aku ngerasa itu kayak penolakan padahal itu menggiurkan ya kalau kita lihat gitu ya.
Oke. Mhm. Mhm. Oh oke ada bisikan, oke. Heeh heeh heeh, betul, heeh.
Jadi aku kayak enggak mengiyakan enggak mengenggakkan gitu jadi aku minta waktu sama aku bales WhatsAppnya terus aku minta waktu 4 hari.
Mhm.